Y una una parte importante de ese compartir, eh, con con los amigos también es la celebración. Y y, ¿hay, eh, momentos en los que ustedes se reúnen para para celebrar, no sé, un cumpleaños, un un logro de alguno de ustedes, eh, alguna cosa que sea trascendente?
Sí. La celebración. Por supuesto que sí, siempre estamos presentes. Creo que, eh, en los momentos de celebración, siempre tratamos realmente de no, eh, fallar, <laughs> de estar siempre ahí, sí, ya sea de parte de esa persona, o sea de parte mía, eh, siempre es como importante el tema, de que si hay una celebración, ya sea de cumpleaños o de algún logro, como tú lo dices, eh, la otra está siempre ahí. Entonces, eso creo que es algo bonito que se mantiene.
No dejarlos pasar. Sí. Sí. Oye, y en ese sentido, tú tú me comentas que hay una doble amistad, porque, es, eh, las las esposas, y y, por otro lado, los esposos. Eh eh, ¿qué qué es más, este, eh, que tiene más relevancia en la ru en las reuniones? ¿Quién es el que tiene más la iniciativa? ¿Las mujeres o los hombres? Eh, ¿cómo lo manejan?
Y los esposos. <laughs> Sí. Definitivamente, ellos se ven un poco más, se tratan de estar un poco más en contacto, tratan de salir. Ahora, ya los cafecitos no son de nosotros, sino que son de ellos, ya sabes que no es para cafecito, sino para un un un traguito, <chuckles> pero pero ellos tratan de estar, eh, siempre adelante, ya ya por el mismo hecho de son hombres, ¿no? Pero pero, obviamente, las mujeres decidimos, no, mentira. <laughs>
Ajá. Ah, okey. <laughs> <chuckles> Sí, claro. Sí, claro. <laughs> Bueno, eso es algo, que que se sabe, pero no se acepta ni se dice. <laughs> Sí, claro.
<laughs> No se discute. Sí, siempre hay un contacto siempre hay un contacto, ya sea de de parte de de los varones, o de parte de las mujeres, pero, es realmente se está se está siempre ahí, es lo importante.
Se está siempre presente. Oye, y y, eh este, ¿hay alguna situación concreta, que tú, o o tu amiga hayan pasado, o que haya sido, este, un choque en su vida, o o una, eh, situación relevante muy difícil, en donde se hayan apoyado mutuamente?
Sí, sí. Fija

Eh, fíjate que, r de hecho, el viaje que que hicimos, no sabíamos que lo íbamos a hacer básicamente todos en ese grupo. Actualmente somos un grupo grande No, no, cada quien por su por su cuenta, pero, literal, ese viaje puedo decir que cambió, porque nos nos unió, nos hizo conocernos, nos hizo ser amigas. Pero así te puedo contar una pequeña experiencia, o sea, que ten que hemos tenido, eh, realmente después. Hemos tenido viajes, eh, con amigos, donde ellos, eh, ella y su esposo, literal, participan también, entonces es algo muy, muy bonito, porque ese viaje también nos unió mucho más, pudimos conocernos mucho más, y ahora es una amistad realmente inquebrantable. Salíamos bueno, actualmente, por el trabajo, realmente ha sido un poco complicado volver a la rutina que teníamos hace, por decirte, 1 año, año y medio, que era de salir a desayunar todos los viernes, que era el día que yo tenía realmente, eh, libre.
¿Viajaron en grupo? Ya. Ya. Sí, claro. Por favor. Ya. Mm, ya. Era el día del de la reunión.
El día del cafecito, chisme mu mañanero. <laughs>
Sí. <laughs> Ah, indispensable para poder mantener allí al día las noticias. <chuckles> Sí, la vida.
No, claro. Para poder mantener la amistad. Exacto, en todo lo que pasara, siempre estamos en contacto, pero realmente ese día y esa cita era realmente indispensable para desestresarnos, para, eh, quitarnos cualquier mala experiencia durante la semana, porque sabes que siempre es bonito tener a alguien en quien confiar, tener a alguien en quien poder s eh, buscar en un momento que realmente algo te pase y que no todo mundo pueda quizás escucharte con el mismo oído o con las mismas ganas. Y, definitivamente, puedo decirte que sí si tú me preguntas de una amistad, pienso en ella.
Claro. Ujú.

Podría decirle que yo, porque, eh, realmente era yo la que estaba sintiendo el cambio.
Ya.
Entonces, yo dije: "Bueno, aquí está pasando algo, esto no está bien, algo no está bien". Entonces, por part sí, por parte de ella siempre hubo como que el: "Yo te lo iba a decir, pero no encontraba el momento, porque no habíamos estado solas", porque, como te digo, por el me por el tema de de tiempo, de agenda, de era algo complicado el cuadrar un un café, pueda ser, eh, que que tran tranquilamente pudo haberse solucionado, eh, mucho antes, o sea, pero sí fue algo un poquito duro, y siempre lo recordamos, y y nos reímos y decimos: "¿Sabes qué? Ya no vamos a volver a hablar de eso", y créeme que es algo super, super, super.
¿No están normal las cosas? Ujú. Sí. De acuerdo. Sí, a final de cuentas, este, cuando las cosas se guardan en la cabeza, este, se hacen más grandes de lo que realmente pudieran ser a la hora de de platicarlas, ¿no?, y se se resuelven
<laughs> Exacto, la persona mismo se lo se se crea un una novela, y ya dices como que: "O sea, de verdad definitivamente debí soltarlo", sí, es que es así Sí, un drama, <chuckles> novela, pero dramática. <chuckles> No ro no romántica, definitivamente, no. <chuckles>
<chuckles> Una novela. Un drama, ¿no?, un drama. <laughs> Dramática, sí. <laughs> Ah, caray. No, pues, eh, y y ella, este, ¿siempre mostró disposición a que ese, eh, mm, malentendido ya fuera superado?
<chuckles> Malentendidos.